Mhm. Gibt es denn da 'n bestimmtes, äh, Volkslied, das dir, ähm also, das du jetzt auch immer noch sehr gerne singst?
Na ja, das nicht, aber ich kann da 'ne Ag Anekdote erzählen. Als ich meinen allerersten künstlerischen Auftritt hatte und wo die Leute mir wirklich applaudiert haben und ja, das war mit 'nem Volkslied, was meine Oma mir beigebracht hat. Soll ich erzählen?
Mhm. Ja, sehr gerne. Oh. Wie schön. Sehr, sehr gerne.
Ja, also, meine Mutter war mit mir zur Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt und der Kinderarzt fragte mich so, um meine Intelligenz zu testen: „Kannst du denn auch mal 'n Lied singen, so was wie ‚Fuchs, du hast die Gans gestohlen?'“ Und ich dann so: „Ne, nicht ‚Fuchs, du hast die Gans gestohlen.'“ Und ich war ganz stolz darauf, dass meine Oma mir das Lied „Ja, grün ist die Heide” beigebracht hatte. Und es geht darum ja, es geht da um ein Mädchen, das in die Heide geht und da sich heimlich mit 'nem jungen Jäger trifft. Und, äh, dann habe ich angefangen zu singen und meiner Mutter war das total peinlich. Die meinte dann: „Hör auf, hör auf, hör auf.“ Und der Kinderarzt: „Nein, sing weiter.“ Und ich habe mich auch überhaupt nicht von meiner Mutter beirren lassen und habe dann nur noch lauter gesungen. Und als wir dann rauskamen aus diesem Behandlungszimmer, da haben die Leute im Wartezimmer geklatscht und haben sich gefreut. <chuckles>
Mhm. Ah. <chuckles> Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Ach, das ist aber auch ein sehr schönes Lied, mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Was? Hm. Mhm. Mhm. Ah ja. <chuckles> <chuckles> Mhm. <chuckles> Ja, das ist aber auch, ein, äh wunderschön, wie du das beschreibst, ähm, und wie ist es denn jetzt, äh, wenn deine Mutter also, ist deine Mutter jetzt begeistert, wenn sie dich, äh, hört oder ist sie da immer noch sehr, äh also, ist sie da auch jetzt so peinlich berührt, wie sie das damals beim Arzt war?
Hm, na ja, oft ist sie begeistert, das hängt immer so 'n bisschen vom Genre ab, das ich grade singe. Also, die steht nicht so auf klassisches deutsches Liedgut von Leuten wie Schumann oder Schubert, das ist nicht ihre Welt, aber wenn ich so 'n bisschen was Gefälliges singe, was ins Ohr geht ihrer Meinung, da ist es dann schon so, dass, äh, sie mir auch mal 'n Lob ausspricht.
Sehr schön. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.

Mhm. Und was ähm, was hast du denn gemerkt, was dir durch den Gesangsunterricht leichter fällt? Äh, mehr mehr Luft zu haben oder, äh, länger singen zu können?
Ja, mehr Luft, mehr Höhe, mehr Tiefe, mehr Molu Modulation, also, dass man unterschiedliche Gefühle zum Ausdruck bringen kann und die auch, ja, zeigen kann.
Mhm. Mhm. Mhm, ah. Toll, also es klingt auf jeden Fall, äh, sehr danach, dass du sehr gerne auch singst, ähm, und Musik <laughs> Ja, dass du das höre ich. Ich würde ja so gerne was von dir hören. Denkst du, du könntest 'ne Kleinigkeit vorsingen?
Ja, ist meine absolute Leidenschaft. <chuckles> Mhm. Jetzt hier? Ich glaube, das ist hier die falsche Plattform dafür.
Ja, oder ist es Das ist so schad äh, also, ich würde ger a
Soll ich jetzt singen, hier? Äh, ich <laughs> Äh.
<chuckles> Wahrscheinlich ist das jetzt, äh, nicht passend, tut mir leid. Ich war so begeistert von dem, wie du's wie du's erzählst. Mhm.
Ja, ja genau, hätte ich gerne gemacht. Ich war jetzt kurz davor, aber
Ja, da merkt man aber auch, wie sehr wie sehr du das liebst. Also, wenn du gleich singen könntest.
Ja, ja, ja, ich war gerade kurz davor, aber ich dachte, das ist der falsche Rahmen.
Mhm, ja, ähm, was würdest du denn noch gerne mitgeben an andere, damit sie auch, äh, so viel Freude an ihr an ihrer Stimme haben?
Ja, einfach ganz locker ausprobieren und nicht zu viel Druck machen, äh, denn wenn man sich Druck macht, 'n bestimmtes Ziel zu erreichen, dann kann ja auch mal die Kreativität leiden oder ja allgemein die Freude am Singen und, äh, sich auch nicht zu sehr von Bewertungen aus der Bahn werfen zu lassen, denn jede Kritik ist ja sehr subjektiv und selbst die größten Künstler haben Hater und niemand kann von allen gemocht werden.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm.